Mau cerita nih, Kak.
Boleh, Kak, cerita aja.
Jadi, eee, aku kan, eee, sekarang ini lagi kuliah ya dan ada masalah finansial gitu di keluarga, karena kan untuk, eee, kuliah ini, untuk wisuda dan skripsinya itu, bayarnya lumayan gede ya, sekitar lima jutaan untuk keduanya, gitu. Nah, jadi karena saya, eee, nggak ada orang tua, o ayah, ibu, itu udah meninggal, saya tinggalnya sama kakak yang pertama, dan untuk, eee, Kakak ketahui aja nih, saya itu anak terakhir gitu, jadi saya masih kuliah tapi, eee, nggak ada penghasilan gitu, karena belum bekerja. Nah, karena saya anak terakhir, sebenarnya saya dapat itu, kayak uang pensiunan dari, eee, ibu gitu, karena dulu ibu PNS. Tapi, eee, sama kakak itu kayak disuruh transfer balik ke dia, karena itu transfernya langsung ke atas nama saya, ke bank atas nama saya, gitu. Tapi dis disuruh transfer balik ke dia, karena untuk bayar listrik rumah, terus sama untuk apa ya, untuk dibagi lagi ke ke-6 anaknya karena saya anak terakhir, eee, kakak saya anak pertama gitu, tapi untuk anak-anak yang ke-2 sampai ke-5 itu di luar rumah, gitu.
Mhm. Oh, gimana tuh, Kak? Mhm. Oke. Iya. Hmm. Oh, oke. Nah aku boleh, eee, kasih m ta sebelum aku kasih saran mungkin aku mau bilang ya, Kak, eee, turut berduka cita gitu ya, Kak, atas meninggalnya orang tua Kakak, dan mungkin situasi yang ini memang bikin Kakak tuh bingung dan serba salah ya, baiknya mau ngapain. Nah, eee, pertama-tama aku pengen coba tanya dulu nih, Kak, eee, yang terlibat di konflik ini berarti Kakak dan anak pertama aja gitu ya? Atau, eee, saudara Kakak yang lain yang nomor 2 sampai 5 itu juga sebenarnya mempermasalahkan masalah uang pensiun ini ke Kakak atau enggak?
Iya. Oke. Iya. Iya. Apa itu? Iya. Kalau dari mereka sih, sebenarnya enggak ya, tapi kalau dari dulu sebenarnya itu kan dari dua ribu lima bel lima belas, nah itu diaturnya itu sama kakak yang pertama. Karena m anak yang ke-2 sampai ke-5 itu agak kurang tahu waktu itu, karena masih, eee, kecil lah. Tap jadi dari dulu diatur sama, eee, kakak yang pertama, padahal kalau misal secara haknya kakak pertama itu dari dulu udah nggak berhak ge gitu, tapi karena dia yang paling ngerti, dia yang ngatur lah.
Hmm. Mhm. Oke. Nah kalau boleh tau Kakak a ai pertama ini apakah sudah bekerja dan berkeluarga, atau gimana tuh, Kak?
Udah udah bekerja dan berkeluarga, dan juga dari uang pensiunan itu kan, eee, di untuk bayar listrik kan, terus dibagi untuk ke semuanya. Tapi kalau secara logika kan padahal, eee, yang tinggal di rumah ini tuh, kakak saya yang pertama sama saya s pribadi gitu. Jadi kalau misal bayar listrik seharusnya bukan dari uang pensiunan itu gitu, tapi dari, eee, kakak saya dan saya, misal patungan gitu 1/2 1/2 atau e bagaimana? Karena kan seb bagaimanapun juga dia sebagai keluarga utamanya gitu yang tinggal di sini.
Oh, oke. Mmm, paham- paham, aku mengerti ini, Kak. Nah, eee, Kakak pernah ada percakapan atau komunikasi nggak ke kakak pertama ini? Mungkin, eee, sekedar dengan Kakak kan keberatan nih, kalau misalnya memang uang pensiunan nya itu harus, eee, diambil gitu atau dibagi-bagi.
Iya. Iya. Iya. Nah itu itu juga saya dari dulu belum tahu, tapi saya baru tahunya en itu belakangan ini, karena saya kayak baca-baca ternyata, oh ini loh uang pensiun itu syaratnya untuk anak yang belum 25 tahun, untuk yang belum kerja, untuk yang belum nikah gitu. Jadi, eee, kalau sesuai syarat itu sebenarnya 100% itu udah milik saya semua, gitu e sedangkan itu, eee, b dimulainya yang 100% milik saya itu dari dua p 2020, tapi kakak saya itu gak bilang kalau misal ini tuh sebenarnya, eee, khusus untuk saya, gitu. Kakak bilangnya dari dulu itu, ya disuruh transfer balik untuk dibagi, untuk bayar listrik, gitu gitu. Jadi padahal kalau misal secara hukum, eee, saya bisa mengambil keputusan, itu saya udah di di atas 18 tahun itu pada saat 2020 atau 2021 gitu. Jadi seenggaknya kalau misal, eee, kakak saya sadar, seharusnya dia ngasih tau gitu, e tentang, eee, uang tersebut. Karena kan saya secara hukumnya udah legal gitu, udah bisa mengambil keputusan, udah bisa apa, ditanyain sarannya gimana, gitu.
Oh. Oke. Oke, nah aku mengerti nih situasi Kakak yang kayak gini nih, dan memang rasanya e serba salah gitu ya, Kak. Mau ngelawan kakak sendiri tapi juga, kan namanya juga masih saudara dan rasanya juga nggak enak gitu ya, Kak. Nah aku boleh tahu nggak, Kak, bias eee, perasaan Kakak nih waktu tau tentang situasi ini, gimana nih?
Iya. Iya. Betul. Kalau itu, eee, kayak ngerasa sedih banget gitu ya, dan apa? Akhirnya pun saya kayak marah-marah di grup gitu kan, dan itu sampai keluarga-keluarga yang lain, eee, tau, terus dateng ke rumah dan setelah hari itu, kakak saya yang pertama ini akhirnya, eee, dia pindah gitu ke rumah suaminya, ke rumah orang tua mertuanya gitu ya, eee, orang tua dari suaminya itu. Jadi saya sekarang ini sendiri gitu, karena permasalahan itu.
Mmm, oke. Oke, nah, tapi boleh tahu nggak Kak, sebenarnya dari Kakak sendiri, eee, apakah masih ada keinginan nih, untuk membangun kembali hubungan sama kakak pertama setelah konflik ini Kak?
Iya. Sebenarnya, kalau mau sih, ada ya, tapi, itu kan, ini, ada masalah finansial, gitu kan. Sebenarnya, saya nggak terlalu mempermasalahkan ini, gitu. Meskipun, kalau misal dalam sisi kebutuhan, saya sangat-sangat butuh, gitu. Tapi, secara finansial nggak terlalu, istilahnya nggak terlalu gila duit, gitu. Tapi, saya lebih ke personalnya dia sih, kayak rasa tanggung jawabnya itu kurang, kayak misal, dia kan sebagai keluarga utama disini, gitu. Tapi, kalau misal ada rumah yang, eee, rusak, atau misal ada yang, eee, kurang, gitu, kakak saya tuh, enggak suka beres-beres gitu, tapi yang beres-beres biasanya papa, papa itu sua orang tua, suaminya, gitu, ayahnya, suaminya, gitu. Jadi, yang beres-beres dia, yang cuci baju dia, kalau dianya, biasanya, kalau misalnya beres-beres rumah manggil orang, gitu, untuk bersih-bersih rumahnya terus dibayar, gitu. Jadi, dari dia sendiri agak kurang, gitu, untuk tanggung jawab, eee, dirumahnya, gitu. Jadi, makanya saya untuk masalah taspen ini, karena saya baru tahu juga kan, akhirnya saya, eee, manggil teman saya yang orang hukum, yang ngerti hukum, dan kayak, untuk ngeseriusin ini, gitu. Tapi, dalam konteksnya sebenarnya saya bukan, eee, pengen, apa ya, pengen uangnya gitu, tapi saya pengen ngasih pelajaran aja sih, kayak, biar dia sadar lah, istilahnya.
Mmm. Oh, gitu? Nah, mungkin dari aku ada beberapa saran nih, untuk situasi Kakak, aku boleh kasih saran nggak, Kak?
Iya. Iya, boleh banget Kak.
Nanti mungkin kalau dirasa kurang relevan nggak papa Kakak bisa bilang aja, tapi kalau Kakak merasa relevan juga nggak papa, kasih tahu aja ya. Nah, jadi mungkin, eee, pertama-tama nih, menurut aku di sini ada masalah miskomunikasi antara Kakak dan juga saudara Kakak ya. Jadi, memang mungkin dari awal tuh, tidak ada, eee, transparansi antara, Kakak, an eee, dari kakak pertama kepada Kakak tentang yang sebenarnya memang menjadi hak Kakak tuh, apa, gitu. Dan, itu mungkin yang membuat Kakak tuh, merasa, eee, sedih dan juga sakit hati, gitu, "Kok, sama saudara sendiri, nggak transparan?" padahal sebenarnya dari Kakak juga memang, ya, meskipun Kakak butuh uangnya, tapi sebenarnya yang Kakak permasalahan di sini tuh, bukan dari segi finansialnya ya, tapi lebih dari, kayak, hubungan Kakak sendiri. Iya, nah dari sini mungkin aku bisa kasih saran ini sih, Kak. Jadi, eee, Kakak menurut aku bisa lebih ngalah lah, meskipun Kakak adalah anak terakhir, tapi karena Kakak juga pengen memperbaiki hubungan dengan kakak pertama, menurut aku Kakak bisa coba, eee, hubungi kakak, eee, kakak pertama ini, tapi mungkin Kakak, eee, nggak usah marah-marah, gitu ya, atau menyalahkan, atau menyerang gitu, tapi benar-benar buka komunikasi aja. Dan, kalau perlu memang didampingi oleh saudara-saudara Kakak yang lain, gitu, supaya Kakak bisa lebih tenang, dan juga lebih objektif, dan Kakak bisa coba menyampaikan nih, perasaan Kakak tuh, sebenarnya gimana, yang Kakak rasakan, gitu. Ya sakit hati, sedih, kecewa, dan sebenarnya Kakak tuh, juga saat ini kan, lagi kuliah, gitu ya, dan sebenarnya uangnya itu kan, bukan buat Kakak, eee, foya-foya atau, boros-boros, gitu kan, tapi memang kebutuhannya untuk, eee, studi atau, eee, pendidikan, betul. Nah, aku yakin kalau misalnya Kakak bisa mengkomunikasikan ini dengan baik, gitu ya, dan Kakak sendiri juga punya pemikiran terbuka nih, atas, eee, hal ini. Aku yakin nanti kakak pertama ini bisa mengerti lah, kenapa sih Kakak sampai sebel, sampai sedih, sampai marah, dan ya pelan-pelan, se komunikasi ini bisa makin membaik, dan juga pelan-pelan hubungan ini bisa, diperbaiki, dan juga, dibangun kembali, gitu Kak.
Oke. Iya. Iya. Iya sih, betul. Mhm. Iya. Iya iya. Seenggaknya ngasih tahu, gitu. Iya. Iya. Iya. Oke. Iya iya. Iya. Iya iya. Betul. Pendidikan. Iya. Iya. Iya. Iya sih, semoga aja. Karena, kalau misal secara logika juga agak sedih, gitu, kenapa harus ditransferin balik ke dia, terus, dibagiin ke anak-anak yang lain, sedangkan anak-anak kakak saya itu udah pada nikah kan, udah paya udah pada kerja, udah pada berpenghasilan, secara kebutuhan mereka, seenggaknya udah lebih dewasa, dan udah punya penghasilan sendiri, gitu, dibanding dengan saya, gitu. Itu sih, yang bikin sedihnya aja.
Betul. Betul. Iya sih, mungkin Kakak juga bisa menekankan nanti bahwa Kakak tuh, saat ini nggak punya penghasilan, karena memang masih kuliah, gitu, dan mungkin beda, gitu, hasilnya nanti kalau misalnya Kakak memang sudah bekerja, tentunya Kakak, ya, entah akan bantu juga nih, keluarga-keluarga yang lain, atau kayak Kakak akan, eee, ya, misalnya nggak butuh lagi nih, penghasilannya. Jadi, mungkin bisa memang dibagi rata, atau gimana, tapi mungkin yang bisa Kakak tekankan saat komunikasi nanti adalah, kebutuhan finansial ini untuk membantu Kakak yang lagi studi, atau lagi edukasi. Jadi, memang Kakak tuh, lagi butuh banget nih, sekarang, tapi memang setelah lulus, Kakak bisa cari kerja sendiri, dan mungkin nggak akan butuh uangnya 100% dan itu mungkin nantinya bisa dibagi-bagi, gitu Kak.
Iya. Iya. Betul. Iya. Iya. Betul. Iya iya. Karena, kalau dari sisi dianya, kayak, nggak tahu kenapa, ke pas saat saya tahu itu kan, saya marah agak marah-marah, gitu kan, di, eee, grup keluarga itu. Tapi, dari dianya itu nggak keluar, nggak langsung menghadap saya, nggak minta maaf langsung, nggak ngejelasin, gitu, tapi, dari kakak-kakak saya yang lain gitu, yang mereka padahal, ya, ngikut aja. Karena, semuanya kan, diatur sama kakak yang pertama, gitu kan. Tapi dari sisi dianya itu, nggak ada nggak minta maaf, atau, nggak apa, gitu, makanya saya sampai berani untuk, eee, cerita ke orang hukum, ke orang PERADI, untuk nanganin kasus ini, gitu.
Mhm? Nah iya, jadi sebenarnya masalahnya udah bukan lagi masalah finansial, tapi jadi masalah personal, gitu ya, Kak? Kakak merasa, kok, ya intinya, eee, dijahati, gitu ya? Atau, tidak dihargai oleh kakak pertama sendiri, gitu. Nah, yang menurut aku sih, sebenarnya hal ini, eee, tidak perlu sampai ke jalur hukum, karena, ya, bisa menurut aku bisa sih Kak, masih diselesaikan dengan kekeluargaan. Tapi
Iya, lebih ke personal, iya. Mhm. Iya. Iya iya. Iya iya. Kalau dari sisi itunya juga, yang, eee, dari temen, itunya juga emang sebagai mediator aja sih, kayak, biar netral lah, kalau misal kalau misal, kakak-kakak saya mungkin lebih, ada yang ke kakak yang pertama support-nya. Jadi, agak kurang netral aja.
Iya. Nah, mungkin nanti Kakak juga bisa coba minta dukungan nih, dari saudara-saudara atau keluarga besar yang memang bisa netral nih, bisa melihat, eee, su dari sudut pandang, da Kakak juga nih, bahwa Kakak itu lagi kuliah, dan memang tidak punya penghasilan, dan itu adalah alasan kenapa Kakak memang butuh nih, uangnya, saat ini. Kurang lebih, gitu Kak.
Iya. Iya iya, bisa paham dari dulu. Hmm. Oke. Oke. Ya udah nih Kak, makasih banget ya, Kak, udah, apa, ngasih saran dan, eee, informasi yang harus saya lakuin kedepannya. Karena, eee, saat ini juga, kayak, masih panas-panasnya, gitu, dengan Kakak bilang, "Harus sadar, ere harus ngalah." gitu kan. Jadi lebih tenang sih, maksudnya, nggak terlalu berapi-api, gitu, nggak terlalu marah-marah lagi. Makasih ya Kak, udah ngasih saran dan informasinya.
Iya. Iya Kak, semoga sukses dan semangat terus, ya, Kak.
Oke.